امم.
والّا بتيجي مع التدريب؟
أ الاتنين. يعني هي آآ، هبة آآ، هبة رقم 1، ورقم 2 بتبقى تدريب. يعني ال لو الاتنين ما جوش مع بعض واحدة فيهم هتقع، فاهمة قصدي إيه؟ يعني واحد عنده موهبة، والتاني و واحد عنده موهبة وفي نَفْس الوقت مش بيمرن نَفسه، مش بيقرا كتير، مش مش بي مش بيشوف أنواع آمم، كتابات مختلفة من جميع أنحاء العالم، مش بيقرا بس مش مش بيقرا بس في نطاق محلّي، لأ، لازمًا يقرا في نطاق عالمي، يعني يشوف كُتّاب في أفريقيا بيكتبوا إزاي، وفي أوروبا بيكتبوا إزاي، وC Classic بي برضو بيكتبوا إزاي، وال المدارس الحديثة، كُلّ الحاجات دي بِتِدي له خبرة وهو بيقرا بس، فاهماني، مع الموهبة بتاعته، أعتقد إنه أي ك يعني لو كاتب عمل كده هيبقى، هيبقى جامد أوي.
إمم. حلو كده. إمم، طَب أنت شايف بُناءً إن أنت كاتب وشاطر وكده، أنت شايف إن الإلهام أغلب الوقت
لأ، أنا كاتب بس مش عارف شاطر والّا لأ، دي بقى ال <laughs>
لأ، أكيد شاطر من من كلامك أكيد شاطر. طَب أنت شايف إن الإلهام أغلب الوقت بييجي من جواك، يعني بيكون حاجة أنت بتعيشها بتكتبها، والّا أنت بتاخد أغلب الوقت من بَرّه من الناس اللي حواليك؟
لأ، بييجي من من بُصّي، هو ب بحاجات عِشتها وشُفتها بعينيّا، تمام؟ بس في لحظة معيّنة ممكن تيجي لي فكرة،
تكتبها في النُص يعني بتدمج ده بده؟
آه، في حدث معيّن كده، م هو الموضوع بيبقى عامل حرفيًا زي شل زي المطر، عارفة أنتِ حاجة نزلت عليكِ فجأة، أنتِ مش عارفة جات منين، م مش عارفة ده من جواكِ أنتِ والّا والّا من بَرّه
طَب ده ما بيدخّلكش في نوع من أنواع الاكتئاب إنك قاعد تكتب في حالة مشاعرك، أو حاجات أنت مريت بيها مش عارف تنساها؟
لأن بيبقى فيها ساعات م قبل كده كتبت قبل كده كتبت رواية ولّعت فيها، وجالي اكتئاب بر <laughs> جالي اكتئاب بسببها والله ف ما حرفيًا كنت بابقى شايف طاقة سودا فيها كده.
ولّعت فيها مرة واحدة ليه كده؟! <laughs> إيه اللي وصّل الأمور لكده؟